अ, पहली बो मु मु मैं मैं जो चीज़ खरीदनी है, वो मन में रख लेता हूँ कि हाँ, भई मुझे चीज़ कर खरीदनी है कोई अमेज़न पे गया या फिर फ़्लिपकार्ट पे गया। मोस्ट ऑफ़ दी अमेज़न पे ही होता है। तो वो चीज़ खरीदने के लिए मैं वो चीज़ सर्च कर लेता हूँ। उनमें से कुछ ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं, उनमें से मैं खरीद लेता हूँ। तो उनमें एक प्रायोरिटी मेरी ये भी होती है कि, कौन-सा ऑप्शन मेरे पास सबसे जल्दी पहुँच सकता है, तो उसके लिए कुछ अलग चार्जर्स देना पड़े, तो वो भी मैं बेयर कर लेता हूँ अगर उस चीज़ की मुझे उतनी अर्जेन्सी हो, तो।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें ये एक और इसकी सबसे जो अच्छी बात कही जाती है, के जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसने आपका पैसा बचाया है या आपके बजट को कंट्रोल कर दिया है। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं, मुझे पता नहीं कि उनका पैसा कैसे बचता है क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें पैसा बचता है। हाँ, ये ज़ ये एक बात इसके अंदर ये है कि आपके पास जो है ना, वो चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके पास ऑनलाइन जब आप देखते हैं, ना, तो आप 1 घंटे के अंदर जितनी चीज़ें देख लेते हैं, उतनी आप 1 घंटे के अंदर बाज़ार में जब खरीदारी करने जाते हैं, तो नहीं देख पाते। उसके लिए आपको जो है, आप एक दुकान पे अगर आप गए हैं तो उसमें आपने जो है वो आधा घंटा वहीं पर लगा दिए, यानी त आप समझ लें कि 30 मिनट आपने वहाँ पर लगा दिए। तो फिर अ, आपको एक जगह आप और जाएँगे और आपके पास समय खत्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता ,है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पैसा बचता है और समय भी बचता है। दोनों ये बातें हैं।
अच्छा। जी। जी। यही बात। हाँ, हाँ।

हाँ, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये ऑनलाइन तो भावनाओं से जुड़ने का नाम ही नहीं है, ये भावनाओं से दूर भागने का नाम है। क्योंकि जो नया समय आ गया है ना, जिस दिशा में हम चल पड़े हैं, उसमें भावनाओं का तो कोई काम ही नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा के बड़ा एक रोमांस था बाज़ार जाना और खरीदारी करना, दुकान-दुकान फिरना, वो रोमांस खत्म हो गया अब। तो अब आपको ऑनलाइन बैठकर करनी है। आप कुछ भी कर रहे हैं बस आपने कोई चीज़ लेनी है आपने ग ऑनलाइन गए और आपने वहाँ पे जाके जो है वो कर दी। लेकिन फिर भी इस पे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे बड़ी नई चीज़ें जो भी हैं, आपके सामने आई हैं पता चल
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल और एक बात पे तो मतलब मैं श्योर हूँ कि हाँ, मैं बिन दिक्कत ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से शॉपिंग करने की वजह से, हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस चीज़ पर, इस टॉपिक पे बात करते हुए। अ, जैसे पुरानी हमारी शॉपिंग की बातें थी और अभी कैसे शॉपिंग करते हैं ये सब सोचने में और देखने में काफ़ी मज़ा आया और आपसे बातचीत करने में भी काफ़ी मज़ा आया मुझे।
हाँ, बिल्कुल। अ हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। हमें पता चला कि इसके क्या नुकसान हैं, इसका क्या फ़ायदा है ऑनलाइन का। इसपे बात की, लोगों का पता चला कि उनको क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है, तो धन्यवाद आपका। आप इस पे बात
जी। सही बात है। धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

जी, जी, अमेज़न का लोगो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो ए से लेके ज़ेड तक छोटी-सी स्माइली होती है उसमें। तो ये काफ़ी अच्छा है कि वह ए टू जेड सब कुछ बेचूँगा और हम आज खरीद भी रे हैं रहे हैं।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, खरीद भी रहें हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे ये है के
तो एक ये हो गया ऑनलाइन शॉपिंग में और एक बदलाव आया है कि जैसे अ, हम लोग छोटी-छोटी घर की चीज़ें जो थे तो कुछ रह गया या घर में कुछ कम है तो इसके लिए नीचे जाके वो लेके आना पड़ता था। लेकिन अभी जो है अ, इंस्टामार्ट आ गया है, ज़ेप्टो आ गया है या फिर और कुछ अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं। तो इनमें घर बैठे मुझे अगर कुछ दही वगैरह लाना है, दूध लाना है अ, कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हो, बस वो ऑर्डर करनी है और 10 मिनट के अंदर वो आपके घर में पहुँच जाती है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, आप उसे नहीं लेते। तो वहाँ से कर देते हैं। हाँ और आज़ाद। हाँ। अच्छा देखिए ये इसका फ़ायदा तो है, ऑनलाइन खरीदारी का फ़ायदा तो बहुत है लेकिन इसका कहते हैं कि नुकसान भी है। और वो ये है कि इससे रिस्क भी बहुत होता है हैक होने का जैसे कि कहते हैं ना आपके कार्ड सारे उसके ऊपर होते हैं। आपके बैंक की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप उसके ऊपर दे देते हैं हर जगह पर, तो कहते हैं कि ये रिस्क होता है क्योंकि फिर आगे चल के अब लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है और बहुत सारे उनको जो अ, नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी इसकी वजह से हम बच नहीं सकते। अब ऑनलाइन खरीदारी ना, वो कहते हैं ना जिस तरह कोई चीज़ खून में शामिल हो जाती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन खरीदारी अब हमारे खून में शामिल हो गई है अब इससे बच नहीं सकते। यही कोई चारा नहीं
जी। हाँ जी। इसीलिए, इसीलिए आरबीआई ने कहा है जैसे अमिताभ जी कहते हैं जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो उस हिसाब से ही हमें जाके ये जो ऑनलाइन माध्यम है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे भी। अ, अभी तो मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग में जो डिलीवरी है जो है वो इंसानी तौर पे हो रही है, रो हो रही है। लेकिन हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें मैंने सुना कि दुबई में जो है अ, इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुई शॉपिंग जो है उसकी डिलीवरी अ, ड्रोन के माध्यम से अ, ड्रोन के माध्यम से हुई है। जिससे कि उड़ के जो है ड्रोन चले आते हैं आपका जो बालकनी होगा या आपका प्लेस है, वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे अ, डिलीवर कर देंगे।
हाँ। ह हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। लोग बहुत अच्छा जी। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, जो मैंने देखा है इसका हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, आपने ड्रोन से बताया लेकिन जो मैंने वीडियो देखी वो ये है कि उन्हे एक रोबोट निकाला है और वो रोबोट एक गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी भी रोबोटिक टाइप है। और उसमें वो जो है वो घर-घर जा रहा है और उसकी उसके सारा मशीन में वो फ अ, फ़ीड किया है उन्होंने। और वो जिस घर में जाकर उसने देना है उस घर के सामने रुकता है और फिर निकलता है उसको वो निकालता है और उस घर के सामने रख देता है। और फिर तो जो घर हाँ, ये ये ये अब शुरू हो चुका है। तो आप ये देखें कि आगे चलकर जो ऑनलाइन है उसका जो, आप कह लें भविष्य है वो और भी ज़्यादा रोशन है, मुझे तो ऐसा नज़र आता है।
हुँ, हुँ। जी। जी। क्या बात है!

नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सही की। लेकिन अ, इ अगर हम इससे पहले मतलब आज से एक 10 साल पहले या 15 साल पहले तक देखें, तो जैसे कि शुरुआत हुई थी कि नए-नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए थे और उन लाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अ, खरीदारी करना ये हमारे लिए एक पैशन हुई थी। उसके पहले भी एक था कि जो ये ऑनलाइन माध्यम अ, जो है उसमें भी टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाया करते थे और वो प्रोडक्ट में से अ, हम शॉपिंग कर लेते थे।
हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ऐसे ही है।
तो ये जो हमारी आदतें हैं, ये आदतें बदलना जो शुरू ही हुई है, उसे ज़्यादा समय हुआ नहीं है। मान के चलिए एक 10-15 साल से हम इस अ, ऑनलाइन माध्यम के टच में हैं। तो ये जो ऑनलाइन माध्यम है, ये हम आज भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी आदत ये शायद ये हमारी आदतों में शामिल भी हो गया है या फिर हमारी पुरानी आदतें कि वैसी की वैसी है और हम उनमें से कुछ अच्छे चीज़ें अ, अपने आप में अ, उभर कर आ रही हैं।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। <chuckles> नहीं वो लगता है हाँ, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ये अ हमारी जो आदतें हैं, वो बदल गई हैं क्योंकि इ ऑनलाइन शॉपिंग जो आपने कहा कि पहले तो ये होता था कि कभी-कभार कोई, जब ये आप समझ लें कि ये शुरू हुआ, तो उस वक़्त तो कोई टीवी पे या इस तरह पता चलता था कि जी, ये भी एक तरीका है। लेकिन फिर जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन से अगर ऑनलाइन शॉपिंग निकल जाए, तो बचेगा क्या? क्योंकि ये तो हमारा बहुत सारा समय इसमें लग जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि जब हम ये दे कहते हैं ना, कि जी हमारा समय बच गया। तो हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हमने ऑनलाइन बैठकर उस चीज़ के चुनाव में भी उतना ही समय बर्बाद किया है, जितना हमारा खरीदारी करने के लिए हम बाहर जाएँगे, तो तब भी हमारा समय लगेगा। <laughs> तो, हमारे ज़हन में होता ही नहीं, हम कहते हैं के नहीं भई हम तो भई भ हमने बहुत अपने समय की बचत कर ली और हमने घर बैठे जो है वो चीज़ लेकिन कम से कम देखिए 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, कोई छोटी भी चीज़ आपने खरीदनी हो। आपके साथ ऐसा होता है या आप बड़ी जल्दी चुनाव कर लेते हैं?
जी, जी। जी। जी। <chuckles> विंडो शॉपिंग हो गया वो हमारा। जी, जी।

इसमें एक छोटा-सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन के माध्यम से जो है अ, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर इससे पैदा हुए जो रे रोज़गार हैं। उनकी सर संख्या काफ़ी बड़ी है। तो अ, ये ऑनलाइन माध्यम जो है। इस वजह से रोज़गार तो बढ़ा है, इसमें से लोग पैसे कमाने की जो है उपलब्ध हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको नहीं लगता?
हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छ हाँ, हाँ। हाँ, अच्छी बात तो है कि इसमें रोज़गार बढ़ा है लेकिन बिल्कुल इसी तरह लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार घटा है क्योंकि ऑनलाइन करने की वजह से हाँ तो लोग अब बाज़ारों में खरीदारी करने तो जाते नहीं, वो तो ऑनलाइन बैठ के तो जो बाज़ार की जो दुकानें थीं और दुकानदार थे। उनके जो कारोबार हैं वो बंद हो गए और उनकी दुकानें बंद हो गईं। लेकिन उसमें ये किया उन्होंने कि देखिए जो जो कहते हैं ना कि अकल से काम लेना चाहिए। तो जिन्होंने अकल से काम लिया उन्होंने ये किया कि वो अपनी दुकानें ऑनलाइन उठा लाए।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, पसंद है। जी।
और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार थे कि जो जिनका कारोबार बिल्कुल खत्म तो कहते हैं कि इसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी मुझे नहीं पता आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं। मुझे तो बाज़ार की खरीदारी बड़ी याद आती है। बाज़ार जाना, तैयार होके जाना और अपना एक खास बैग तैयार करना, हमने क्या-क्या लेना है। अपनी माता के साथ, पिता के साथ, बहन-भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, इन सबके साथ निकलना, बाज़ार जाके खरीदारी करना, वहाँ पे फिर सिर्फ़ खरीदारी ना करना बल्कि कहीं पर बैठ के आपने चाट भी खानी है। आपने कुछ और खाना-पीना है कहीं पर बैठ ये भी एक उसका हिस्सा तो वो एक तरह से ऐसा होता था कि सारा दिन सैर होती थी वो। अब वो वो हम हमारी ज़िंदगी से निकल गए हमारे जीवन से वो एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल गई है वो तो आप घर में बैठे हैं आप साथ-साथ काम ये किए जा रहे हैं कुछ और ऑनलाइन खरीदारी भी कर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
हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा।
ठीक है। मान के चलिए कि किसी दिन किसी के घर पे पैसों की दिक्कत है लेकिन इस पहचान की वजह से तो वो बोल देता था कि भाई ये आज मैं सामान लेके जा रहा हूँ। मेरा महीने का सामान है, हज़ारों का मतलब जितना भी है, आप मेरे खाते में लिख देना। लेकिन लोगों की पगार जो है वो किसी एक दिन हुआ करती थी और वो पगार होने के बाद में वो जो पैसे हैं वो उस दुकानदार को दे देता था। अ, एकदम भरोसे के साथ वही एकदम टाइम पे। लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम जो है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा या फिर भावनाओं के साथ इस तरह से जुड़ पाएगा, जो दुकानदार प्रीवियसली किया करते थे।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये ज़रा हाँ, हाँ। हाँ, ख़ाते में लिख दे देता था। हाँ।